<clicks tongue> Iya betul Kak, dan kalau di ada di pikiran saya sih, eee, dulu ketika kecil itu ketika kalau misalkan ke luar angkasa nih, eee, kemungkinan bintang itu deket ternyata memang masih jauh gitu Kak, ketika, eee, saya tahu bahwa hal itu unik sih <chuckles> soal bintang ini tuh.
Bukan. Kayak misalnya nih naik, eee, apa, roket gitu kan, iya terus, eee, nanti, ada apa ya kayak yang di film-film lah bisa ngeliat keluar gitu kan itu kayak udah udah bisa ngeliat bentuk nyata bintang ternyata enggak gitu kan jadi yang dilihat ya masih cahaya aja gitu kan.
Apollo gitu, iya. Iya, mhm mhm. Oke, eee, memang menarik sih Kak, nah ketika Kakaknya itu di tempat Bromo, dan bisa menyaksikan banyak bintang, tuh sampai ribuan atau jutaan mungkin ya, nah Kakak, pernah enggak memakai aplikasi penunjang, bahwasanya bintang yang lihat di depan Kakak, tuh itu planet atau misalkan yang di depan itu kayak, bener-bener bintang pernah nggak Kak?
Aduh, aku nggak tahu nih Kak, kebetulan gitu jadi, ya udah, eee, aku nikmatin aja karena aku nggak tahu oh ternyata ada ya aplikasi-aplikasi yang, bisa digunakan untuk, eee, apa, tahu gitu apakah itu bintang kayak gitu.
Iya. Iya itu benar-benar ada Kak, eee, kalau mau saya saranin nama aplikasinya itu Stellarium, jadi iya.
Oh, baru tahu tuh saya. Stellarium, oh itu cara penggunaannya bagaimana ya Kak?
Iya jadi ketika, misalkan Kakaknya, nih lihat yang di depannya itu, penasaran gitu itu bintang yang kelap-kelip apa gitu kan terus Kakaknya, eee, buka aja nih di aplikasi ste Stellarium lalu setelah dibuka aplikasi tersebut ternyata itu planet Jupiter, atau se planet Neptunus kayak itu bener-bener mind blowing sih dan ternyata, aplikasinya se-realtime itu enggak da dan juga seakurat gitu gitu sih.
Oh, iya? Itu pakainya kamera gitu ya Kak?
Bukan kamera sih lebih ke, sensor yang ada pada bawaan apa namanya tuh bawaan dari NASA itu sendiri Kak, jadi secara realtime dan juga secara akurat itu benar-benar luar biasa sih, gitu sih kalau misal iya, oke nah, e buat Kakaknya, nih.
Tapi? Oh, pakai sensor. Wah, menarik banget sih. Harus dicoba nih Kak, pas nanti kalo misalnya aku ada waktu ke Bromo lagi atau ke puncak, gitu kan yang bener-bener bisa, lihat dengan dekat gitu itu harus dicoba sih.
Iya.